Ouais, exactement. Ben, en fait, heu, je me rends compte qu'avec, heu, le travail, en fait le rythme que j'ai au travail, heu, j'ai beaucoup de mal à à me à avoir du temps en fait p à consacrer à mes loisirs. Et heu, et en fait je voulais savoir un petit peu si, heu, si toi tu avais un peu des conseils par rapport à ça parce que j'avoue que je suis débordée et ça commence vraiment à m'atteindre un petit peu, heu heu, mentalement quoi.
D'accord. D'accord, je comprends effectivement. Et tu travailles depuis quand justement sur, heu, cette activité professionnelle?
Bah, là, j'ai commencé, heu, ce nouveau travail il y a 2 mois
D'accord.
Et heu, c'est vrai que de base je suis quelqu'un qui fait, heu, du sport, heu, enfin je vais à la salle de sport, je j'ai du temps pour, heu, si j'ai besoin d'aller faire des randonnées, tout ça. Et là c'est vrai que, je me con enfin je ne veux vraiment pas faire d'erreurs, hem, pour ce travail quoi, surtout qu'en plus, heu, je suis encore en période d'essai. Et en fait, heu, je me rends compte que, en fait ma vie tourne autour du travail, maintenant.
D'accord. Effectivement ça peut être pesant et d'autant plus quand, heu, tu es en période d'essai, c'est assez stressant et pour le coup, bah, tu as envie de donner le meilleur de toi-même et essayer justement de réussir, heu, ce ce nouveau challenge et et et continuer ce travail. Alors, ce travail j'imagine qu'il te plaît?
Oui, oui ça me plaît ça me plaît énormément.

Ouais, c'est vrai que ce serait peut-être une solution. Faudrait peut-être que enfin, si j'arrivais à sortir de cette petite obsession de vouloir, heu, vraiment faire tout bien et heu, et en fait, peut-être que ça m'aiderait à être plus, heu plus efficace, effectivement.
Quand tu dis, heu, cette obsession de faire tout bien, tu tu penses par rapport aux tâches, c'est ça, professionnelles que tu as? Elles te
Oui.
el elles te prennent beaucoup d'énergie, c'est ça, pour pouvoir, heu, perfectionner ton travail?
Mmh. Oui, surtout que je veux vraiment, heu avoir enfin, avoir mon contrat à à la fin de ma période, quoi. Donc heu heu, j'essaie vraiment de faire de mon mieux pour, heu, pour atteindre, heu, mes objectifs et les objectifs de la boîte. Donc heu, c'est vrai que c'est ça, je pense, qui enfin, je pense que je mets un peu trop la pression, peut-être, je sais pas. Mais hem
Mmh. Oui. Oui, oui, oui. C'est tout à fait naturel et humain, je te rassure. C'est normal. Un nouveau travail, des nouveaux enjeux, un nouveau défi, un nouveau challenge, heu donc c'est c'est normal de se mettre un peu la pression et de vouloir tout simplement réussir. Et et pour le coup, c'est pour ça, heu, que je te conseillais si, heu si, heu, s'il serait pas plus judicieux aussi d'avoir une activité sportive pour défouler un peu toute cette pression et et te permettre aussi d'être, heu, plus apte et plus sereine, heu, au niveau de ton activité professionnelle.
Ouais. Ouais, c'est vrai que je pense que je pense que tu as raison, heu, si je si je me défoulais un petit peu et j'évacuais un petit peu toute cette pression, heu, en me remettant dans le sport, heu, ça me permettrait d'être plus détendue.